Selam.
Selam.
Ya, günümüzde insanlar toplumsal olarak yaşıyorlar. Hani yüksek yüksek rezidanslarda bir arada ama çoğu kişi birbirini tanımıyor bile, değil mi aslında? Hani, düşününce, hani, elli altmış tane komşumuz var aslında ama, hani, 1 tane, 2 tanesinin ismini sadece biliyoruz. Onun dışında onları görmüyoruz bile. Hani eskiden komşuluk diye bir şey vardı, yani mahalle kültürü vardı. Bilmiyorum sen öyle bir yerde mi büyüdün ama benim büyüdüğüm yerde vardı aslında. Hani, sen ne sence bu nereye gidiyor? İnsanlar böyle birbirleriyle beraber yaşayıp birbirlerini tanımadan ne kadar bu sürebilir ki? Ya, ne kadar bu olabilecek bir şey bu senin sa bu sana göre?
Evet. Değil mi? Hı hı, hı hı. Evet. Hı hı, hı hı. Vardı. Hı hı, hı hı. Kesinlikle. Hı hı, hı hı. Evet.